そうなんです。確か金曜日だった記憶がありますね。ドラえもんとか。はい。
ね、なんか、7時ぐらいからやってたような気がしますけ
そうなんです、あはい。
はい。そうですね。
なんかルルパンとは違って、こう、ほのぼのした感じで、いつもなんかドラえもんのポケットから道具が出てくるのが楽しみで。で、ジャイアンをやっつけるのが面白かったですね。
ええ。 いや、ほんとですよね。 <laughs> そうなんですね。でも、なんかよく、今なんかネットとかでやってるのが、なんかあの頃ってあの、緩かったじゃないですか、全てが。あのコンプライアンスとかコンプライアンスとかない時代だったんでしょ。それで、そのしずかちゃんのお風呂覗くみたいなシーンが、なんかあったのを覚えてらっしゃいますか？<chuckles>
はい。 はい。 ん、あ、もういちどすいません。 ああ、ゆゆるいです。はい。あはい。 あ、はい、確かにしずかちゃんイコールお風呂ですよね。いつもお風呂に入ってる。
そう。 <laughs> そうですよね。なんかそれがなんか問題みたいになって、え、なんか今時の人は「うわ、何これ」みたいな、引くみたいな感じで。<laughs>
え、じゃあ、最近ドラえもん見てないんですけど、もうお風呂シーンはないんですね。
いやいや、ないと思う。カットだと思います。あれもほんとに何か問題ぐらいのはい、しかもその覗き見てるじゃないですか。なんかそれがね、非常に良くないみたい。
ええ。そうなんですね。なんかいろいろそういう あ、はい。 そうなんですね。じゃあ、ジャイアンがのび太をいじめるのも、なんかいじめは良くないっていう風になってきそうですよね。
うん。 ほんとですよ。だから多分軽くなってると思いますよ。ね。
ええ、やっぱ昔の番組と今の時代は変わっちゃうんですね。
ほんとそうですよね。なんかドラえもんで好きな、なんか、あの道具とかってありますか？
やっぱりタケコプターとかタイムマシンですね。
ああ！いいですね。そうですか、タケコプター派ほんとですよね。タケコプター派と、なんかどこでもドア派みたいので分かれてたんですけど、どうでしたか？
なんか空飛んでみたいです。 はい。 あ、どこでもドアもいいですね。今、ふっと思いました。うなんか移動が一瞬でできるって最高ですよね。時間短縮で。
いいですよね。 ね。そうですそうです。でも何かつまんないからあれで行きたいみたいな人もいて、あのタケコプターで行きたい。<laughs> ね、うーん。いや、なんか夢のようなうん。
ああ、確かに。<laughs> はい。いいですよね。 あとはですね あはい、あの、漫画以外だと、あの、うちの家結構厳しくて、平日は8時に寝ないといけなかったんですけど、あの、土曜日だけ、9時まで起きてよかって。で、土曜日に、あの、8時だよ全員集合ってドリフターズの番組があったんですよ。
はい。 はい。 ああ、そうですか。ええ。 ええ。 ええ。 ああ。はい。はい。
それがもう毎週末楽しみで、よく見てました。
いや、懐かしいですね。いやいやいや、見てましたね。分かります分かります。あの「志村志村、後ろ！」みたいな言ってました。<laughs> ね。うん。
あ、見てわかります？ドリフ。あ、じゃあもう同じ世代ですね。 <laughs> そうなんです、もう毎週あれが楽しみで、なんか
いや、ほんとですよね。うん。
子供の、この笑いのツボにいつもははまってましたね。
うん。

ああ、ドラマは、その、小学生の時は8時に寝ないといけなかったんで見れなかったんです。そうなんです。
うん。 あ、そっか、見れないですね、ちょうど月9とかが見れないんですね。ああ、そうでしたか。ええ。
なので、あのこあの、みんなの会話についてけなくて、なんか寂しい小学生でしたね。話題についていけなくて。
ええええ。はちじだいは、トップテンとかでは8時台だったような気がするんですけど。 見られてました？トップテンとか。ね。
ああ、そうですよね。だから音楽番組もなかなか話題についてけなかったですね。
あ、ですね、くじだとね、ほんとですよね。そうですか。なんかとっても今日は懐かしくき気持ちになって、よかったです。いろいろ聞かせていただきまして、ありがとうございました。
あ、はい。 あ、私の方もなんか、うーん、む、ん、すごい懐かしい気分にさせてもらって、なんか、ほっこりした気分になりました。
ほんとですよね。なんか、ん、元気が出るテレビっていうのを久しぶりに、はい、口にしました。<laughs> ありがとうございました。
はーい。ありがとうございます。